Olha, que legal. Uhum.
Né. A gente quando a gente conversava, né, nossas conversas duravam horas porque a gente, né, tinha coisas, assim, em comum pra pra compartilhar.
Sim. Que legal, que legal.
E ainda mais essas esses passeios que eu te falei, né, que a gente estava sempre fazendo juntos.
Nossa, que bacana. E e estava ele e o outro amigo o outro amigo também estava junto ou não? Sempre ou n
Não, ele estava viajando sozinho. Esse cara, ele acabou até descendo antes
Ah, tá, entendi. Aham.
né, ficando em uma outra cidade, esse outro.
Entendi, tá. Então só ele mesmo, sozinho. Uhum. E aí? Foi vocês se deram super bem, conversa vai
Uhum. E aí Isso. A gente fez passeios, assim, eh, super legais
jantaram juntos, faziam tudo os os passeios, como que foi?
É, não. A gente fazia tudo, né. E, como eu te falei, é um lugar muito inspirador, né, porque tudo é muito a a visão que você tem do horizonte, ela é muito distante, assim, você olha, assim, você realmente você se sente num deserto né.
Hum. Nossa. Nossa, lindo, deve ser lindo, maravilhoso.
É. Não, é maravilhoso, assim, eh
Pôr do sol o eh o nascer do sol deve ser ma tudo maravilhoso. É, aham, eu imagino, deve ser lindo.
Tudo, tudo. É. E o e o local também, né, a cidade principal que é super pequenininha, acho que chama São Jorge, era super bonitinha, então, assim, eh, valia a pena estar lá, realmente o céu era super estrelado, eh, as fotos que eu conseguia fazer, eram fotos bem bem místicas mesmo. <chuckles>
Uhum. É bonitinho? Olha. Olha. Olha. E os passeios cons Ai que lindo. E e vocês você foi pra fazer essas fotos, pra passear, pra conhecer esse lugar. E você ass e você, assim, foi o que você esperava? A hora que você viu aquilo, eh, ali ali era o que você pensava mesmo?
Uhum.